Evet.
Eee, veya bunu hobi olarak yapan kişilerin çoğu çalışmıyor ama bir yere sıfırdan başlamak gerekiyor. Sıfırdan başladığın bir işte de hata yapma olasılığın çok yüksek. Yani hata yapmaman zaten sıkıntı, diye düşünüyorum. Hata yapasın ki öğrenesin. Eee, yaptığın hatalardan sana geri dönüş Hıh.
Hı hı. Hı hı. Çok doğru. Hımm. Aslında, şöyle Hı hı, evet. Aslında, ben böyle hata yapmaktan değil de, eee, örneğin, işte, bir ailenin yönlendirmesiyle bir alana gitti diyelim ki çocuk. Eee, oraya gittikten sonra aradan diyelim ki belli bir süre geçti, 6 ay geçti ve gerçekten de kendisini baskı altında hissediyor. Çünkü niye? Eee, ciddi anlamda b sevmedi ve ilgisini çekmiyor, becerisi de yok zaten, yeteneği de yok bu konuda. İşte, aslında bu nokta biraz, belki biraz hassas olabilir ve insanın öz güvenini aslında tetikleyebilir diye düşünüyorum. Çünkü diğer kişiler yaparken, "Ben yapamıyorum." hassasiyeti, hele ki belli yaşlarda çok fazla o farklılık oluşmadığı için. Hani, o yüzden ben hobinin, eee, bir yere sabit bir şekilde başlayıp orayı bırakmamak değil de denenebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela ben, eee, keza bunu yaşım ilerledikçe daha çok fark etmeye başladım. Bir hobiye başladım, eee, ondan keyif alıp alamam yani şimdi şöyle: Eee, yapıp yapamama konusundan ziyade keyif alıp alamama noktasını anlayabiliyorsun aslında biraz başlarda. O yüzden deneyimlemek biraz bence mantıklı olur, diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Yani Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Katılıyorum. Katılıyorum. Yani az önce verdiğin örnekte de ailenin çocuğun üzerine, eee, gitmek yerine, eee, bu hobiyi ailenin seçmemesi gerekiyor en başta, çocuğa bırakmaları gerekiyor. Çünkü, eee, bu y hobiyi yapacak kişi kendi ilgisi ilgi alanına göre seçmesi gerekiyor. O şekilde seçerse yapacağı hobiden de keyif alır. Yani toparlayacak olursak da hobiler genelde, eee, zihnimizi rahatlatmaya, eee, hayatımızdaki stresi atmaya, öz güvenimizi arttırmaya, hayatımızı can canlandırmaya ve bize pozitif etki yaratmaya yarıyor.
Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Ya, belki daha da böyle değil mi? Disiplin disiplinli I hı, daha da böyle disiplinli olmamızı sağlıyor.
Evet, yani, bir nevi hayatımıza anlam ve rutin katıyor. Yani, yaratıcılığımızı geliştiriyor. Imm, yani, becerilerimizi geliştiriyor. Yani, birçok anlamda Evet.
Hı hı. Evet. Aslında, ben de böyle toparlayacak Ha ha, ha ha. Toparlayacak olursam, aaa, eee, kesinlikle hobiler hayatımızın her noktasında bizleri olumsuzluklardan uzaklaştırmak için büyük bir fırsat ve umarım daha da çeşitlenir hobilerimiz.
Hı hı. Katılıyorum, katılıyorum.